では、あなたの地域の伝統的な料理は何ですか？
ええと、これはですね、うーん、私はあの実はもうなんか人生あちこち転々としていて
はい。 うん。 おお、はい、うん。
こう、決まった地域っていうのが
うん。はい。
どこになるんだろうって、自分でも分からないぐらいなんですけど、あの、ま、幼少期から、あの、東南アジアの方に10年以上住んでいたこともあって、あの、なんか、自分が育ってきた、何て言うんですかね。ま、幼少期の思い出は、フィリピン料理になるんですね。
うんうん。 はい。 うん。 おお、はい、うん。 うん。 うん。うん。 ああ、素晴らしい。うん、はい。うん。
そう。それで、あの、なんか、よく、ま、父の仕事の関係で、あの、家族で、こう、パーティーに招待されたりして、あの、フィリピンの伝統料理に、もう10年以上、あの、こう、馴染んできたというか、あの、なので、あの、私は日本人なんですが、日本の料理より、なんかフィリピン料理の方が、あの幼少期だけを見ると、なんか、あの、自分と関わりがあるような気がするんですよね。
はい。 うん。 うん。 うん、はい。 おお、はい。うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うわ、素晴らしい、うん。
はい。
ちなみに、どんな料理ですか？
そうですね。なんかお祝い事だと、あの、レッチョンと言って、こう、大きな、あの豚の丸焼きが出てくるんですね。はい。もう、あの、豚、い1頭そのまま。あの、何時間か、掛けて、あの、ローストして、で、あの、パーティーの、そのテーブルの真ん中に置く時には、豚の口を開けて、そこに、リンゴが1 個入ってるんですよね。
うん。 おお。うん。 頼まれたい、うおお、よだれが垂れてきます。はい。うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 おお。 ほう。
はい。で、あの、ま、あの、ホストの方が、じゃあ、皆でいただきましょうって言って、あの、こう、皮ごと、こう、色んなサイズに切ってくれるんですけど、やっぱり表面は、あの、ずっとローストされてるので、あの、凄くカリカリの状態なんですよね。で、中が、こう、ジューシーで、あの、ま、グレイビーのようなソースに、こう、ディップしていただくんですけど、なんか、それが一番、何て言うんですかね、衝撃的というか、ま、子供ながらに、うわ、凄い、豚が一頭焼かれてるって、あの自分より大きかったもので、凄く印象に残ってますね。
うん。 うん、はい。 うん。 うん。 うん。 カリカリ。はい、はい、うん。うん。おお。 お。 おお。 うん。 おお。 うん。 うん。 うん。 おお、おっきんですね、その豚がじゃあ、あ。
おっきかったですね。でも、大人になってから写真とかで見ると、あ、豚の中では割と細身 <chuckles> 細身というか、小さめなのかななんて、思ってるんですけど、あの、いつか、あの、姉とちょっとあの久しぶりにフィリピンを、こう、旅行したいねなんていう話をしながら、あの、まだ実現できてないんですけど、はい。あとはなんか、ルンピアと言って、こう、春巻きですね。揚げた春巻きですとか、パンシットと言って、こう、あの、麺麺なんですけど、あの、それもフィリピンの代表的な料理として、あの、結構有名だと思うんですけど、何かたそういうフィリピン料理とか食べられたことありますか？
おん。 はい。 はい。 あ。 はあ。はい。 あ。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 はいはいはい。 春巻きですね、はい。うん。はいはい、うん。 うん。 うん、あ、はい。 うん。 僕がですね、おそのね、あの、豚さんのね、あの丸焼きでちょっと思い出したのがあの、学生の頃にね、あの、米軍基地でバイトしてたことがありまして、あの、厚木とか、あの神奈川周辺なんですけど
はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、そうなんですね。
はい、で、やっぱ、あの、フィリピンの方すもう半分ぐらいなんですね。はい。で、あの、やっぱりなんか色々仕事して、あの、家具をね、あの、その、配達する仕事とかもやってて、その、米軍基地内に住んでる家庭に、あの、持ってったりすると、あの、料理作って待ってたからみたいな感じで言われて、その、豚さん丸焼きではなかったんですけど、すごいでっかいピースがもう、あの、ちょっとスープの中に漬けられて待っててですね。で、え、こんなの頂いていんですか、勤務中だったけど、みたいな。はい。それを今思い出して、もう、お腹減ってきちゃいました、はい。
多いですよね。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい、はい。 <laughs> はい。 ああ、そうですか。 <laughs> なんかお料理好きだし、なんかこう人をおもてなす心がなんかすごくなんか賑やかだし、陽気な国民性なのかなっていう印象を持ってますね。
はい。。 あ、はい。 うん。 うん。 うん。 ああ、いやね、ほんっとに、いや、素晴らしい、で、じゃあ、他にもいろんな場所に、すお住まいになられたってことですか？
はい。 うん。 はい。 ええと、一番長かったのはフィリピンで、あとはあの、インドネシアのメダンというところにもしばらくいたんですが
うん。はい。 うん。 うん。 はい。
インドネシアはナシゴレンとか、ミゴレンとか、こう炒めたやっぱり麺類とか、あの、フライドライスみたいな、ま、日本で言うチャーハンみたいな、あの、お料理がすごく気に入ってたんですけど <sniffs> はい。それで、東南アジアは、うーん、どうなんですかね。今私は、えと、ひアメリカに引っ越して、最近はもうここ数年はアメリカの伝統料理というか、家庭料理、あの、こう、何て言うんですかね。イベントの度にサンクスギビングだったり、クリスマスだったり、あの、ごちそうになる機会があるんですけど。アメリカの印象はまた違って、なんか全部茶色いちというか、<laughs> なんかあの、マッシュポテト、マッカロニチーズ、なんかこう緑の野菜とかが日本に比べるとやっぱりああ、少ないなっていう印象持ってますね。
うん。 うん。うん。はい。 はい。 うん。 うん。はい。 いや、うん。 うん。 うん。 うん、はい。 はい。 うん。 はい。 うん、はい。うん。 はい。 はい。 ぜん全部茶色い。うん。 うん。 うん。 うん。 ないですね、はい。 うん。
美味しいは美味しいんですけど、なんかだんだんこう年齢を重ねるにつれて、ああ、やっぱり日本食って美味しいな、体に優しいなって、あの、改めて実感することが最近増えてますね。
はい。 うん。 うん。 ああ、なるほどね。あの、僕もですね、アメリカ結構長いんですけど、ではい。色んなね、あの、方々に本当にあの、サンクスギビングをね、招待してもらうんですけど。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 うん。
ま、これはここだけの話ですけどね、あの、1度たりとも、この、ターキーすごい美味しいなっていうのを、あの、僕全然グルメでも何でもないんですよ。あの普通の庶民出身なんですけど
はい。 はい。 はい。<laughs> はい。
あ、全然そなんか、ターキーそんな美味しいかなっていうのが、僕の中ですね。なんか。はい。他にもね、スタッフィングの何とかとか、すごい美味しいのがいっぱいあって
<laughs> <chuckles> はい。 あ、はい。
そっちは結構食べちゃうんですけど。でね、こうじゃあ包んで、ターキー持って帰ってなんて結構言われんすけど、うちの奥さんと僕いつもこう、「ああ、どうしようかな」みたいな感じで、「要らねえかな」みたいな、とか結構思っちゃうんですけど。
はい。 うん。そうですね、はい。 はい。 あ、はい。
はい、やっぱそこがな。うん。
あ、でも、私もターキーはあんまり美味しいと感じたことがなくて、逆にあの、例えばコロナ禍の間とかは、あ、じゃあ今年のサンクスギビングは、じゃあもう電話だけで済ませようねっていう話になった時に、あの、我が家はハムを焼きましたね。ターキーは、ちょっと不評で、「じゃあハムでいいんじゃない？」っていうことで、あのすもうししここしばらくターキーは、家では作ってないですね。
うん。 うん。 あ、はい。 うん。 うん。 あ、はい。 お、おお、うん。 好評で。うん。 うん。あ、はい。 うん。 ああ。なるほどね。
ちょっと苦手なんです。<laughs> 苦手というか、美味しいと感じられなくて。はい。
ねえ。 うん。 ね。あの、うちの妻が、あの、その、結構グロッサリーの量販店で勤めてて。それで、サンクスギビングのもうそれこそ2週間、3週間後に、その、もう冷凍のターキーがもう売れ残って。で、それを、ま、彼女がもらって持って帰ってきて。で、もうこれは焼いて食べるしかないって感じで、で
ん、うん。<laughs> はい。 はい。はい。 はい。 はい。 はい。 はい。
あの、僕があの、ちょっとうちの、あの、電気代がね、あの、夜中は安いっていうプランなので
はい。 はい。
あの、僕はずっと徹夜で、その、起きて、その、ターキー、オーブンで焼き付けました。はい。で、はい、色々ね、あの、マリネとかをするべきなんですけど、まだちょっと分かんなくてそのまま 丸焼きで。
あ、オーブンに入れて焼き続けるんですね。 ああ、そうなんですね。 はい。 はい。
で、奥さんと食べて、で「ま、こんなもんか」みたいな、二人で。なんかサバサバしてるなみたいなね、もう。はい。はい、っていう感じで、はい。なんか、労力の割には何かなっていう感じで。はい。
はい。 はい。 <laughs> へい すごいですね、徹夜して。 <chuckles>
て感じでした。
ああ、そうですか。逆にアメリカのお料理で、これは美味しいとか、これは好きっていうものは何かありますか？
はい。ね。うん。はい。 うーん。 これね、ちょっとすごいね、あの なんか、皮肉なんですけど、あの、初めてね、僕アメリカ来て、何年か経った時に、その、カリフォルニアロールっていうのを食べてみたんですよ
はい。 はい。 はい。
ええと、アボカドと、クリームチーズ
はい。
が入ってるやつですね、確か。はい。で、それが美味しくて
はい。 ああ、分かります。はい。<laughs>
<laughs> ね、日本人はそんなの許せねえっていうとこだと思うんですけど
そうなんですよね。 <laughs> アメリカナイズされてるお寿司なのに美味しいんですよね。<laughs> はい。
うん。 うん。 そうなんですよね、うちの奥さんに持って帰ったら、あ、これ美味しいじゃんみたいな感じで言ってて、アボカドとクリームチーズ全然いいじゃんっていう話になって、はい、そんなとこでなんか感動してしまった思い出があって。
はい、はい。 はい。 ああ、確かに合う。私も、はい。
ねえ。
これは美味しいと確かに思いました。
<laughs> ね。
しばらくあのアメリカに引っ越して、なんかちょっとご飯物っていうか、こう、お寿司とか食べたいなと思った時には、手にはカリフォルニアロールを持ってますね。<laughs>
うん。 はい。 うん。 うん、はい。 うん、ね、あの、結構ね、僕も好きになっちゃって、うん、健康だしみたいなね。
はい。 はい。 そうですね。うん、確かに。
はい。 で、ね、そのアメリカのか
お肉料理とかはされますか？
あ、僕は料理ですか？
はい。
あの、結構ですね、あの、もう今日も、あの、これから、あの、納豆をね、あの、作る予定なんですよ。で自家製、はい、そうです。あの、今、あの、中西部なのであんまり手に入らないっていうか、手に入るんですけど、もうすごいもう高いので。
はい。 はい。 あ、自家製の。 ああ、すごいですね。 はい。 はい。 ああ、そうですよね。
うん。うちの奥さんがもう、あの「大豆アマゾンで買うから、作れ」みたいな感じで指令が出て。はい。僕しか食べないんで、あの
はい。 はい。はい。 はああ。そうなんですね。
はい。でも、ね、で、今もう、ちょっとあの、えっと、ピントビーンズっていうのを今、その圧力鍋で煮て、で、それをご飯にね、混ぜるんですけど。
はい。 はい。 はい。
で、今回挑戦するのが、あのミレットって言って、あの日本語で言うとアワですね。それをご飯に混ぜて炊こうと思ってるんですね。あ、あと、ま、押し麦。ピントビーンズで、今回初めてその、アワ。
はい。 はい。 はい。 へえ。 はい。 へえ、すごい。
で、まあ、普通のご飯っていうので、その日本の昔の、あの、昔ながらの、ピントビーンズはないんですけど、あの、そのご飯を再現するっていう僕の、あの、野望があって。
はい。 はい。 ふんふん。 へえ、あ、すごいですね。え、ちなみにその粟は今回初挑戦なんですか？
はい。 ね。 うん。はい。 初挑戦でございます。そうです。はい。はい。
ああ、そうなんですね。ええ。私も、あの、何度か納豆を作ろうと思って、あの <chuckles> あの、大豆調べたり、あの、小さなこうほ保存容器、あの、全部1回分になるように、あの小さなジップロックのプラスチックの容器を買って、未だに作ってないですね。<laughs> いつも形から入るんですけど
で はい。うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 ほう。ほう。 うん。はい。 <laughs> か形から入る、はい。
はい。あの、ものは揃ってるけど、なんかこう大豆も、ああそういえば納豆作ってない、あ、もう違うものに使おうと思って、結局使ってしまったり、まだ、なんかこうできる気がしないんですよね。
はい。うん。 うん、うん。 ううん、うん、あ、ね。 ああ、ぼ僕は慣れちゃったんで、いや、そんな難しくないです。まあ、時間かかりますけどね。あの、1日中かかったりするんで。
難しいですか？ あ、そうですか、すごい。 はい。 うーん。
けど、もう基本的に放置してるだけなので。
はい。
はい、そこまで難しくないかなと。
ああ、そうですか。そうか。なんか私が見たのは、こう納豆菌を他のその買ってきた納豆から、こう分け与えるというか、あの
はい。 うん。 うん。 うん、そう。 まあ、ね、そう、中に入れて混ぜるだけっていう感じで。はい。
そうやって育てていくみたいな。はい。 そうか。でも納豆、なんかたまにすごく無性に食べたくなるんですよね。
それ、うん。 うん。 あ、やはり日本人ですからね。はい。うん。
そうですね。はい。ああそうか。私もま、でも節約にもなりますし、納豆高いので、うーん、ちょっとじゃあこの夏、私も挑戦してみようかな。<laughs>
うん。そうです。ね。 うん。 もう、やってみてください。もう全然もう、僕はもう毎朝食べても、全然あの、いいんで、もう、ま、ね、経済的にも、って。
はい。 はい。 そうですか。 そうですよね。味はいいですか？
ね、僕の 味はもう全然大丈夫です。もう納豆です。はい。
ああそうですか。じゃあぜひ挑戦してみようと思います。はい。はい、ありがとうございました。
是非。はい、お勧めでございます。はい。 はい、ありがとうございました。